La verdad es que ahorita tengo mm, pues, un problema y sí me gustaría como que, pues, me ayudaras un poquito, ¿sabes?, porque tengo mucha dificultad para equilibrar mi gasto y también lo que ahorro. Ahorita, bueno, sobre todo en estas fechas, la verdad es que he gastado bastante en los temas de los regalos, de repente, pues, compras una cosa que está superbarata y luego fue el el tema de Black Friday, que también digo: "Ay, no inventes", o sea, ponen ofertas superbuenas que no o sea, soy incapaz de resistirme a comprar en realidad. Entonces, también tengo que ahorrar porque quiero com eh cambiar mi carro. Eh, sigo teniendo mi carro que me dieron mis papás de la universidad, pero ya quiero cambiarlo por otro o si fuera posible, por una camioneta. Entonces, sí quiero ahorrar porque, pues ya, o sea, me di hasta literal yo quisiera cambiarlo el siguiente año como a mediados de junio, julio, más o menos, entonces sí tengo que empezar a, pues, ahorrar bastante.
Okey. Okey. <chuckles> Okey. Okey, entiendo, es entendible. Realmente, las personas les sucede que, pues, no tienen como este equilibrio entre gastar y ahorrar, y luego, pues vienen como situaciones como la tuya de que, a lo mejor, quieres cambiar de carro, ah, muchas personas que quieren ir de viaje y demás y, pues, no tienen como tal estos ahorros, pero no te preocupes, voy a tratar de encontrar una solución, alguna sugerencia que te pudiera ayudar a esta parte de ahorrar un poco de dinero y no gastártelo tanto en en a veces cosas que, pues, no son tan necesarias, ¿no? Pero me gustaría saber antes de de darte este consejo, ¿llevas algún registro de estos gastos en, a lo mejor, en alguna lista, a lo mejor en alguna aplicación o en algún lugar tienes llevas este registro?
Superbién. Mm, no, la verdad es que no, solamente cuando llega el estado de cuenta y me dan ganas de infartarme cada vez que lo veo, pero de ahí en fuera en fuera solo eso.
Mm. <laughs> Okey, entiendo, ¿y tienes como el conocimiento de cuáles son estos gastos fijos y, a lo mejor, estos gastos que, de cierto modo, pueden ir variando mes con mes?
Mm, pues sí, o sea, los gastos fijos sería como lo de la renta de la casa, los servicios, el seguro del carro, eh, pues no sé, ah, de repente los alimentos, pero fíjate que a veces, mira, puede variar, de repente tengo como co siento que es cuando tengo mucha felicidad, ¿sabes? Como que esa emoción y ganas de comprar cosas y luego digo recibo mi cheque y digo: "Ay me lo merezco, para eso trabajo". Entonces me compro las cosas y fíjate que cuando llegan, a veces me encantan, y a veces digo: "Mm, ni estaba tan cool, la verdad es que no la debí haber comprado. La verdad es que fíjate, a veces las regreso casi siempre las termino regalando porque a alguna amiga le gustó y a mí no es como que me haya gustado tanto, pero le digo: "Ay, te lo regalo, amiga". O alg alguien de mi familia que me dicen: "Ay, qué padre tu chamarra". O o tus botas, o algo así. Y ya, literal, me las vuelvo a poner otra vez y ya luego se los regalo, y ya.
Okey. <laughs> Okey. Okey, entiendo. Y estas metas que me mencionabas de ahorro para cuestión de de cambiar de carro y demás, ¿lo piensas más como para tener solo este, pues esta compra, o sea, digamos, a a corto plazo, o te gustaría mantenerlo, a lo mejor, para en un futuro tener como otra meta y realmente tener como estos ahorros a largo plazo?
Obviamente sí, sí me gustaría, claro que sí, porque siento que ahorita, pues, es para el carro, para cambiarlo, pero en un futuro yo creo que hasta sería para un departamento o algo más grande.
Okey, entiendo. ¿Y qué te resulta más difícil a la hora de pues, todos estos, eh, gastos? ¿El gastar menos o el guardar lo que te sobra?
Uh, qué difícil pregunta. <chuckles> Yo creo que mm eh no, yo creo que gastar menos éh. Yo creo que es que, ¿sabes?, mis amigas son bien gastalonas, yo creo que es por eso también que yo gasto mucho, porque a ellas les encanta andar en la fiesta, les gusta salir a restaurantes, eh, siempre tienen un evento, o sea, de verdad tengo 2 amigas que ellas son tipo influencer, o sea, les regalan bastantes cosas, pero igual estando en el lugar tienes que, pues, consumir, porque obviamente te pueden regalar la primera botella, pero ya luego tienes que consumir. O no sé, vas a un restaurante y te regalan primero, pero ya luego, pues, tienes que pagar lo demás, ¿sabes? O, por ejemplo, un viajecito de fin de semana, ay, vámonos todas, pero son muy seguidos y la verdad es que me la paso muy bien con ellas, pero, pues, tampoco no puedo ahorrar. De hecho, hace como 2 semanas andaban planeando un viaje a Oaxaca y yo les dije, o sea, sí puedo acompañarlas, solo denme chance, porque, pues, sí quiero ahorrar, porque todo el tiempo estamos de arriba para abajo, y entonces también, o o nos vamos a Colombia, y yo no, o sea, es una cosa o la otra, yo no puedo así como que hay esto o lo otro no, pues no, o sea, nunca voy a tener un carro, nunca lo voy a poder <chuckles> cambiar.
<laughs> Okey. Ajá. Okey. <chuckles> <laughs> Entiendo, es entendible. Realmente, pues, a veces los amigos la o o familiares, pues, a veces te ocupan como más este dinero. Y y ahorita que mencionabas esta parte de que, de cierta forma, pues gastas en en estas salidas y demás, ¿hay algo que tú consideres que gastas para ti? No sé, a lo mejor en tecnología, a lo mejor en maquillaje, a lo mejor en perfumería, no sé, ¿hay alguna otra situación en la que tú consideres que gastas, eh, pues, eh, más?
Sí, en perfumes, me encantan los perfumes, y de verdad, es que siento, que me he vuelto bien adicta a los perfumes, es que, ¿sabes?, cuando alguien te dice: "qué rico huele", o por ejemplo, mi esposo me de repente él me regala para Navidad, o así y él me dice, o sea, él me regala, los que ya sabe que me estoy acabando, o sea, los que sabe que me gustan, los que ya son como un poquito repetidos, entonces, eh, de repente es como que le digo: "ay, mira, ya se me está acabando, este", y él me lo regala, pero, cuando no, yo me compro los demás, y y me gustan mucho los perfumes, porque, no sé, me gusta oler rico.
<laughs> Ajá. Ajá. Ah, okey. Entiendo, eso es una forma, tal vez, también de coleccionar, como todas estas, eh, pues, botellas, todas estas fragancias y demás, que creo, que sí es, un un tanto costosa, vaya, ¿no?, pero, mira, con todo lo que me mencionas, creo que puedo ayudarte con algunos consejos que, pues, te podrían servir a la hora de de ahorrar, eh, como en en estas situaciones, creo que sí es importante, el considerar como este registro de gastos, porque, justo al no llevar como un registro, puede que, de repente, salga un, gasto de imprevisto que realmente no tenías como contemplado y, a lo mejor, puede que por ahí se vaya, como, algún, eh, ingreso importante, entonces, creo que, sí sería importante el realizar este registro de gastos, ya sea en alguna lista, en en escrita a mano o, a lo mejor, al buscar alguna aplicación, o o simplemente utilizar alguna, eh eh, plataforma, a lo mejor alguna aplicación, de de blog de notas o o este tipo de de, pues sí, de notas, que que te va generando como el celular, creo que podrías ocupar una de estas opciones para que de cierto modo, pues, tengas este control, tanto de gastos, como de ingresos, y que sepas, cuánto puedes gastar como en ti, en tus salidas, en perfumes y demás, y que, de cierto modo, no sea un tanto pesado, también sería importante, el hacer como un presupuesto sencillo, y tal vez, el dividir estos gastos, ¿no?, digamos, que el si el 50% de de tus ingrestos de tus ingresos se van e en los gastos fijos, eh, a lo mejor en en la renta, eh, a lo mejor en la gasolina del carro, como en todos estos gastos que, de cierto modo, los ocupas hacer sí o sí, creo que, a lo mejor, eso podría ser el 50% de tu de tus ingresos, ¿no?, y, a lo mejor, el el otro 50 dividirlo en otros, eh, mi micro sectores, digámoslo así, en el cual, a lo mejor, uno sea entretenimiento, otro sea, por emergencias, otro sea, para perfumes, otro sea para viajes, como que tener, esta variedad de de aspectos, y tener como, eh, pues, digamos, cada uno su sección, su ahorro, y que en caso de, pues, que sea necesario, pues, absorberlos de ahí, como estos estos gastos que a veces son innecesarios, o a veces son por gusto, a veces son por entre entretenimiento, y demás, entonces, creo que podría servirte un poquito, esta parte para organizarte de una mejor manera.
Sí, me encantan los diseños. Super bien, sí. Sí, fíjate que ahorita que lo mencionas sí es importante, pues, cómo me lo estabas explicando, porque de repente cuando no ves lo que gastas, eh, como que se te va de las manos el dinero, y justamente, ¿sabes?, siento que a veces porque no lo tengo en físico como que digo, no tengo ese alcance de de decir, ay, bueno me estoy gastando esta cantidad, pues, porque no lo estás viendo solo es como pasar la tarjeta y ya, pero obviamente ya cuando llegan los estados de cuenta dices, ay, o sea, ¿por qué gasté tanto?, y fíjate, sí lo voy a hacer, eh, porque eso que me dijiste tal, yo creo que en un Excel, de ir como metiendo estos datos de todo lo que voy gastando y así como que voy a tener consciencia para la siguiente, o sea, no no estar gastando nomás a lo tonto porque sí, o sea, de repente son como cosas que, pues, no necesito y hasta ahí se quedan arrumbadas.
Claro. Claro. Claro. Claro, también otro consejo que a lo mejor te podría ayudar, existen muchas plataformas digitales como bancas en línea, que te permiten el tener, eh, como en inversión tu tu dinero sin absolutamente hacer algo, entonces, creo que podría ayudarte más en la parte de ahorrar un poquito más, a lo mejor son centavos, son a lo mejor, pesitos, pero que de cierta forma, ya que lo ves como a gran escala, pues, de cierta forma, pues, se puede dar muchos ingresos extra que, pues, solo por tener ahí tu dinero, pues, te pueden ir generando estos rendimientos, también podrías intentar lo lo la parte que mencionabas del Excel, creo que es una muy buena idea el realizarlo en Excel y poder ahí, a lo mejor, eh, tener como estas fórmulas que te van generando Excel y poder hacer una una hoja de cálculo un tanto más acertada y, pues, automatizar como todos estos procesos y que te sea un poco más sencillo.
Súper bien. Sí, porque eso de solamente estar esperando a que llegue, o sea, la cuenta del final del mes y que te enseñe todo, la verdad es que no está tan padre. Porque fíjate, yo creo que si hiciera eso que me estás diciendo, fuera más consciente de lo que estoy gastando y tal vez dijera: "Bueno ya". O sea, los próximos, no sé, 3 semanas o 2 semanas ya no tengo que gastar en nada, porque literal ya todo mi presupuesto se va esta primera semana. Entonces, sí será como, pues, verlo literal y justamente también, pues, lo del restaurante con mis amigas también tengo que hablar con ellas y y decirles que, pues, no no puedo estar saliendo tanto porque ahorita tengo otras <chuckles> prioridades.
Ah. <laughs> Claro, también esa esa era otra cosa que te iba a recomendar. El buscar o revisar como qué prioridades, pues, tienes como más importantes y que, de cierta forma, reduzcas estos gastos en las cosas no esenciales o que realmente, pues, considerarías como no importantes. Creo que sería también un u una sugerencia que te podría ayudar muchísimo en el ahorrar un poquito más de dinero.
Tienes razón. Oye, de verdad te lo agradezco muchísimo. Me gustó bastante hablar contigo este tema tan interesante y superimportante, sobre todo, pues, el tema de finanzas porque sí me estaba costando bastante trabajo. Pero bueno, ahorita ya me clarificaste muchas cosas y sí voy a hacer eso que me dijiste. Te lo agradezco muchísimo de verdad.
Mm. No, no es nada, yo encantado de ayudarte. Y cualquier cosa, sabes que puedes contactarme. Hasta pronto.
Hasta pronto, que estés muy bien.